J'aimerais te demander conseil parce que c'est vrai que je trouve c je trouve diffici heu, difficile de me faire des amis dans dans une nouvelle ville car en fait, j'ai déménagé, il y a pas longtemps. Alors j'ai essayé, on va dire, heu, vu que je j'ai, quand même, un abonnement à la salle de sport, j'ai essayé de faire des rencontres à la salle de sport mais c'est, quand même, un peu, heu, entre guillemets, je trouve ça un peu «bizarre» et heu, le fait d'aller vers les gens, dire que je suis, de nouveau, en ville et cetera. J'ai aussi, heu, essayé, on va dire, un peu les sortes d'applications de rencontres or sans vouloir, heu, rencontrer et me faire, heu, l'âme sœur mais heu, vraiment juste pour, heu, rencontrer des gens et cetera et c'est vrai que, du coup, je viens vers toi parce que, on va dire, heu, pour te demander conseil parce que c'est vrai que c je trouve ça un peu bizarre et c'est vrai que j'ai vraiment du mal et bon, bah, c'est quand même bi on va dire, c'est quand même triste de pas forcément avoir d'amis dans une nouvelle ville, quoi.
Ouais. Ouais. Ouais. Bah, bien sûr, non, mais je comprends. Bah, déjà, c'est vrai que, quand tu as déménagé, tu m'as dit que ça fait combien de temps que tu es arrivé, à peu près, en ville?
Heu, là, ça doit faire, ouais, hein, 2 mois, hein. C'est vraiment tout tout récent.
OK, ouais. Effectivement, donc bah, c'est vrai que, déjà, au début, bah, tu as les contraintes de, mmh, comment tu tu t'intègres dans ta nouvelle vie, hein. Donc déjà tu as tu as ça à gérer donc c'est pas c'est, quand même, pas, heu, rien et puis, bah, le fait, heu, d'aller vers les autres, c'est pas forcément inné, hein. C'est ça demande, quand même, heu, bah, un petit peu de, comment dire? Un petit peu de sortir de sa zone de confort, je dirais et comme tu l'as dit, ça te paraît pas naturel, finalement, d'aller, heu, dire, heu, aux gens à la salle de sport: «Bah, voilà, moi, je suis nouveau» et cetera. Alors tu m'as parlé un petit peu des des réseaux ou des choses comme ça, est-ce que, déjà, mmh, tu sais, il y a des associations qui existent, heu, pour, heu, pour un peu découvrir la ville ou ou des choses un peu comme ça. Est-ce que tu t'es renseigné sur sur ce genre de choses, déjà?
Mmh. Mmh. Mmh, c'est vrai. Mmh. Heu, alors je connaissais pas du tout, pour le coup pour le coup, je connaissais pas du t ah, je savais pas en tout en tout en tout cas, heu, parce que, là, j'ai déménagé en gros à Lyon et heu, du coup, heu, pour le coup, heu, je sav je savais pas du tout qu'il y avait des associations pour le fait, on va dire, de te d'être, heu de pouvoir rencontrer du monde entre, guillemets.
Ouais. Ah, OK. Bah, en fait c'est donner des activités. Par exemple si si tu as un un un loisir hein, tu me parlais de la salle de sport ou ou si tu veux, hem, je sais pas moi, heu, faire des activités en plein air bah, tu peux regarder sur le site de la ville, heu, il y aura, hem, telle ou telle association. Tu peux regarder en fonction de tes tes centres de loisirs. Ca, ça peut être déjà une, heu, une voie hein, pour rencontrer du monde parce que, heu, ce qui permet de se rapprocher des gens parfois, heu, c'est, heu, d'avoir les mêmes goûts qu'eux, d'avoir les mêmes passions.
Mmh. OK. OK. Ouais, ouais. Mmh. Mmh mh. C'est vrai.
Et mmh, et et donc déjà, bah, voilà, ça, ce serait un une première idée, hein, pour pouvoir, heu, rencontrer du monde. Après, il y a d'autres choses, ça tu as utilisé quoi comme appli déjà, pour rencontrer du monde?
Alors, au tout début, j'avais un peu honte d'installer des applications de rencontre, je me suis dit, tu sais ça <blows air> ça me paraît bizarre de dire: «Oui, heu, du coup je veux rencontrer des gens dans ma ville» parce qu'en fait je me dis moi, j'ai une amie qui m'avait installé cette a qui a installé cette application de rencontres, elle me dit: «Tu sais», je lui ai je lui avais demandé conseil en tout cas. Et elle me disait qu'en gros, heu, en fait, c'est un peu bizarre de m de de faire une, heu de d'installer une application de rencontres pour rencontrer des gens, mais sans avoir un but derrière. C'est vrai que la plupart des gens qui ont inst qui ont une application de rencontres souvent, c'est pour rencontrer quelqu'un, heu, je veux dire, heu, on va dire être en couple quoi. Moi, c'est pas forcément ça que je souhaite. Du coup, c'est vrai qu'au tout début j'ai en fait, j'ai j'avais vu que j'ai TikT heu, j'ai pas TikTok pardon, j'ai heu, S heu, Snap et Instagram, Snapchat et Instagram. Et ben, en fait, il y a des systèmes de recommandations et heu, et en fait en gros, sur Ins Snapchat en tout cas, j'ai compris de ce que j'ai compris, parce que j'ai ajouté des gens et cetera des fois dans les ajouts rapides. En fait, c'est des gens que tu as un peu déjà croisés, parce qu'on va dire que sur les ouais, sur des fois une vingtaine de personnes que j'avais ajoutées et ben, il y avait au moins ouais, une quinzaine de personnes qui étaient à Lyon, alors que je je les avais je les avais jamais parlé quoi, pour le coup. Et Instagram, c'est un peu près pareil et je et j'ai préféré quand même Instagram parce qu'on va dire que Snapchat, souvent le compte c'est, tu vas parler directement à une personne, alors que Instagram, tu as une sorte de d'histoire par rapport à son compte, souvent ils postent des stories, ils mettent des photos. Au ça me permet on va dire, ça me permet en tout cas de d'avoir un historique de la personne si elle est pas bizarre, ou quoi que ce soit, et du coup bah, j'ai commencé à ajouter des gens sur Instagram, mais c'est quand même bizarre, je veux dire, c'est quand même difficile entre parler sur internet et «aller voir la personne» entre guillemets, heu, dans dans la c'est ça, ouais dans la vie quoi.
Ouais. Ouais. Ouais, OK. Ouais. Ouais. OK. Oui, ça t'a mais ouais. Mmh. Oui. Franchir le pas? Oui. Bien sûr. Bah déjà, c'est vrai que c'est rassurant de pouvoir regarder, heu, un petit peu les mœurs de la personne, hein, comme tu disais, regarder un petit peu les photos, ce qu'elle a pu faire, ses goûts et cetera. Donc, se dire bah: «Est-ce que, heu, ça correspond à à à ma personnalité? Est-ce qu'on peut s'entendre?» après, heu, pour franchir le cap, hem, faut juste poser la question, parce que c'est vrai que je te parlais de sortir ce zo de sa zone de confort tout à l'heure, hem, c'est v tu l'as dit hein, c'est pas évident de dire bah: «Est-ce qu'on peut faire une sortie? Parce que, heu, il y a telle ou telle chose». Mais finalement, heu, quel est le risque de demander à la personne? Heu, à part qu'elle te dise: «Bah, non moi, heu, j'ai déjà» C'est c'est vrai qu'on peut entendre parfois, «Moi, j'ai déjà mon groupe d'amis donc heu, et cetera». Mais il y a d'autres personnes qui sont dans ta situation, il y a d'autres personnes qui qui arrivent en ville, il y a aussi, hem, toutes les personnes qui, heu, qui viennent de l'étranger, hein. Tu as, heu heu, des gens qui qui cherchent à rencontrer du monde parce que beh, ils veulent s'intégrer parce qu'ils ils viennent d'ailleurs. Donc, il y a aussi ces réseaux là, heu, les gens qui sont dans les, hem, dans les auberges de jeunesse, ça peut créer des liens. Puis, tu me parlais de ton amie, elle est sur Lyon également? Heu, elle est ailleurs cette amie?
Mmh. Mmh. Mmh mh. Mmh. Oui oui. Mmh mh. Heu, non, elle est elle est, bah, elle est dans mon ancienne ville mais heu, du coup, heu, non, on reste en contact. Mais bon bah, forcément avec son travail, mon travail à côté, c'est quand même beaucoup plus compliqué de se voir étant donné que soit elle devrait prendre le train, parce qu'en voiture c'est quand même vachement loin, le train ça reste plus ra plus direct. Et heu, et du coup bah, forcément j'ai p ah, on n'a pas forcément le temps de se voir aussi quoi.
Ouais. Bien sûr, ouais. Et puis il y a aussi le, hem, comment dire? Le le réseau entre amis, c'est-à-dire que bah tu as peut-être déjà rencontré une ou deux personnes hein peut-être par la salle de sport ou peut-être, heu, par un un un autre moyen? Et donc utiliser ce réseau là c'est-à-dire ben peut-être qu'à un moment donné, heu, cette personne va t'inviter à une soirée et et l'erreur ce serait de fermer la porte. C'est à ce moment là en fait qu'il faut ben être plutôt ouvert et se dire bah je vais aller voir et puis ça permettrait de de faire connaissance avec d'autres personnes.
Mmh. Ouais, c'est vrai, mais b en fait c'est que j'ai en gros je quand je te reprends par rapport au truc su a quand je parle sur les réseaux en fait «j'ai peur» de entre guillemets que la personne pense que je force ou quoi que ce soit. Et qu'après, heu, en fait a elle aille le dire à s à v peut-être que ça serait quelqu'un puisque parce que je pourrais pas savoir peut-être que ce sera quelqu'un qui a beaucoup de contact et tout sur, heu, Lyon. Et j'ai pas en f en f forcément envie qu'elle en parle et qu'au final, entre guillemets, je serai pas b heu, tu sais, heu, sur «liste noire,» mais ce que je veux dire, heu ouais voilà, c'est ça, c'est j'ai pas envie qu'en gros, ça crée un malaise. Même si c'est une grande ville et qu'après genre on me voit comme une personne chelou ou je ne sais quoi alors que non, je j'ai juste envie de profiter de la vie et c'est tout quoi. Juste, heu, avoir de nouveaux amis, me dire que le soir entre guillemets parce que du coup, je suis, heu, sur un logement, je suis «tout seul le soir» entre guillemets à la maison, à à l'appartement donc c'est vrai que des fois bon je m'ennuie. Heureusement, heu, on va dire il y a TikTok, les séries et tout, mais c'est vrai que bon, c'est quand même plus plaisant de de se faire des amis, profiter d'aller sortir, faire du sport, heu, ou quoi que ce soit quoi.
Ouais. Ouais, OK. Blacklisté ouais. Mmh. Ouais. Bien sûr oui d'être accompagné d'avoir une vie sociale hein bien sûr, mais est-ce qu'aussi tu as p tu as p tu as peut-être déjà envisagé, heu, une colocation ou ou des choses comme ça pour être en contact peut-être plus rapidement avec, heu, des gens dans la ville?
C'est ça. C'est vrai que bah j'ai j'avais envisagé ça, mais heu, on va dire que mes parents m'ont dit: «Ouais, il faut toujours quand même faire attention, tu les connais pas plus, je veux dire ils peuvent te voler tes affaires ou quoi que ce soit.» et puis c'est quand même un peu spécial, je me dis, heu, imagine un jour tu ramènes une copine à la maison, tu es on va dire tu es pas seul et cetera. Moi, j'aime bien avoir mon mon mon endroit seul et heu, ouais, c'est ça mon confort et que vraiment je sois tout seul et cetera. Et pas on va dire, heu heu, pas dépendant de quelqu'un loin de là, mais par exemple, si moi je sais que j'aime bien, heu, faire ménage à telle heure et cetera, d'avoir mon petit confort. Et si la personne arrive, salit tout et tout, ça peut en en ça peut être un motif ou que vraiment je m'embrouille avec la personne, donc c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit confort à moi seul.
Ouais. Ton conf ton confort ouais ton Ouais. Ouais, mais tu vois, dans les colocations, tu as plusieurs types, hein, de colocation. Il y a parfois des grands apparts, où chacun a son espace, il y a juste bah, je sais pas, moi, la la cuisine qui est un espace commun. Donc là, tu mets tu établis une règle, heu, bah, voilà, heu, chacun fait son ménage et tout. Mais toi, tu peux avoir une chambre, je sais pas, moi, de 20 m², par exemple, où tu as ton univers, donc tu peux ramener ta copine ou faire ta vie sans que ça gêne qui que ce soit. Et puis, tu as quand même ton espace à toi, tu vois? C'est pas forcément une colocation, heu, hyper rapprochée où où chaque chambre est est à côté, où vous devez tout partager. Ça dépend vraiment du type de colocation. Est-ce que est-ce que ça, ça pourrait, hem, fonctionner pour toi? Ou tu as quand même cette peur de de vol des affaires ou de mésentente ou C'est compliqué pour toi, ce d'envisager ça?
Mmh mh. Mmh. Bah, en fait, je pourrais essayer. Je sais pas si, heu, tu t'y connais assez, mais je sais pas, par exemple, sur la colocation, si par exemple, il y a un système d'avis. Heu, pour savoir si, par exemple, les personnes avec qui tu vas faire la colocation sont, entre guillemets, «fiables» ou quoi que ce soit. Je pourrais essayer. Mais c'est vrai qu'on va dire je serai, heu je serais réticent par rapport, heu, au fait de que que je sois avec des nouvelles personnes et surtout des inconnus, hein, en plus. C'est ça c'est ça, pour le coup.
Ouais. Après c'est vrai qu'avant de commencer une colocation, généralement, tu rencontres les colocataires et puis tu vois tout de suite s'il y a un feeling ou pas. Hem, mais c'est vrai que si vraiment tu te sens mal à l'aise par rapport à ça, bah, il faut regarder dans dans d'autres système, hein. Donc on a parlé, tout à l'heure, des réseaux. On a parlé des associations et puis, bah, toi, enfin, mmh, qu'est-ce que tu aimerais partager avec les autres? Qu'est-ce que quels sont tu m'as parlé du sport, notamment. Est-ce qu'il y a d'autres choses que que tu aimerais faire, heu, dans dans ta vie sociale avec des amis? Je sais pas, moi, des des laser games, des enfin, peu importe, hein. Il y a vraiment des choses qui qui t'intéressent que tu as envie de partager?
Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh mh. Heu, ben, moi, là, étant donné que je suis nouveau sur Lyon, j'aimerais bien, entre guillemets, heu, «marcher pour visiter Lyon,» vraiment marcher, heu, bah, sur dans le centre-ville. Après je suis quelqu'un qui aime aussi, heu, le sport mais j'aime ah, même un autre type de sport, c'est la course. Aussi, c'est pas mal, je me dis: «heu, tu cours avec quelqu'un, tu cours, heu, dans Lyon.» en plus, moi, j'y suis allé quelques fois, hein mais heu, c'est vrai que c'est c'est vraiment des rues piétonnes donc heu, pour le coup, pour courir et cetera, tu tu kiffes un peu. Il y a pas de problème avec les voitures ou très peu de problème avec les vélos et du coup, c'est vrai que, ouais b j'aimerais trouver quelqu'un, du coup, qui aime le sport, qui aime la course et heu, on va dire que c'est quand même beaucoup plus compliqué, heu, on va dire que, déjà, pour trouver quelqu'un des fois, trouver plusieurs personnes, c'est un peu compliqué de se faire des amis mais des des amis dans le même, heu, univers que toi, c'est encore plus compliqué, quoi, pour le coup.
Ouais. Ouais. Ouais. Mouais et et est-ce que tu as tu as déjà regardé, je sais pas si ça existe, hein, mais hem, des forums où il y a des coureurs sur Lyon pour, heu, m pert peut-être que d'autres personnes comme toi cherchent à courir avec un un partenaire parce que c'est plus simple d'avoir, heu, une compagnie? Ça motive peut-être plus, hein, de pouvoir tenir la course? Est-ce que tu as déjà regardé sur internet, heu, sur Google ou sur des moteurs de recherche, pour voir s'il y a il y avait des choses comme ça qui existait autour de toi?
Alors, j'ai pas forcément regardé. J'avoue que, moi, je suis plus, heu, branché, heu, réseaux sociaux. Je me dis, entre guillemets, heu, je trouverais «facilement» une personne, même qui aime un peu le sport, mais, en tout cas, qui aime, heu, bouger, pas rester à la maison, heu, cloîtrée, et cetera. Donc, c'est vrai que je me suis pas forcément intéressé sur, heu si, par exemple, sur le site de la mairie ou quoi que ce soit, s'il y a des sortes de marathons. Je sais que, avant, j'habitais, heu, vers, heu, Orléans, Tours, et cetera, et des fois, il y avait les 10 km de Tours. Et heu, donc, je sais pas du tout si ça fonctionne comme ça à Lyon, mais il faudrait que je me renseigne, quoi.
Ouais. Ouais. Oui, il y a pas il y a pas mal d'activités aussi à Lyon, hein, pour pouvoir rencontrer du monde et puis, comme tu disais des marathons, des choses comme ça, il y en a régulièrement. C'est vrai qu'il faut regarder un petit peu sur internet. Mais par rapport aux-aux réseaux, si vraiment, toi, c'est c'est ton accès principal, bah, continue dessus sans culpabilité parce qu'il y a d'autres personnes, hein, qui utilisent les réseaux pour rencontrer du monde. Il y a beaucoup de gens qui, voilà, qui déménagent comme toi, donc je pense qu'il faut juste, ben, accepter que, effectivement, il y aura des personnes qui vont pas être réceptives, mais c'est pas pour autant qu'elles vont te faire une réputation, comme tu disais, c'était un peu ta crainte tout à l'heure. Heu, il y a des personnes qui, au contraire, vont vont être accueillantes et qui qui vont avoir envie de se faire de nouvelles connaissances, donc je pense qu'il faut pas hésiter à approfondir ce côté-là.
Mmh mh. Mmh mh. Mmh. OK. Bah, écoute, merci beaucoup. J'apprécie tes conseils et je en tout cas, je vais essayer de les mettre en pratique par rapport, heu, déjà à me renseigner sur la ville, en tout cas, déjà.
Ouais, ben, écoute, je t'en prie et puis, bah, j'espère que tu vas pouvoir, heu, rencontrer rapidement de nouvelles personnes pour, heu, bah, te sentir moins isolé.